あのちょっとですね、あの会議とかの場所で、あの発言をした後に、批判的な批判的なコメントを返されることがあったんですけれども、それにどうやって返したらいいのかっていうのが、迷うところがあって、ちょっとお話を聞いていただいて、もし何か良いアドバイスがあればで結構なんですが、あったらアドバイスも頂けたら助かるんですが、いいですか？
はい。 うーん。 うーん。 うーん。 うーん。 あ、もちろんです。あの、お聞かせいただけますか？うーん。
あ、はい、ありがとうございます。あの会議の場所なんですが、えっと、その会議が1年に1回のこの評価の会議というか、なんかその、かうちの会社のなんか特徴なのか、えっと、それぞれの部署で、ええっと、評価を上司がするんですけれども、その部署の、結構被ってる部署、ええっと、私のところが営業の部署なんですけれども、えっと、他の部署でカスタマーサービスの部署とかがあったりするんですけど、そうすると、ええっと、仕事の内容が被っているんですが、そこの、ええっと、部署同士では上司が、ええっと、評価をするので、例えば、私の営業のところの、上司が営業部のみんなの、ええ、評価をして、え、カスタマーサービスの部署はカスタマーサービスの課長さんがその、ええっと、評価をするんですね。はい。で、ただ、そうすると、こっちのカスタマーサービスのひ課長さんと営業の課長さんも評価がそれぞれ、あの、全く一緒ではないので、あの、もしかしたら甘かったり、こう、厳しかったりするかもしれないから、その同じような職種をやってる人の、ええっと、人たちを集めて、で、そこで、ま、上司だけなんですけど、上司だけ集めて、本当に他の部署の上司から見た時に、営業部の、ぶな課長が正しく判断してるのかなっていう、すり合わせをするっていう会議が、ちょっとややこしいんですけど、あるんですよ。はい。
ええ。 はい。 はい。 ええ。 ふうん。 はい。 うーん。 ええ。 ええ。 うん。 はい。 うーん。 うーん。 うん。 ええ。 うん。 うん。 ええ。あの、その何だろう、批評をするのに、なんかフォーマットっていうか、そのあるんですか？その項目というか、もう、皆さんが共通理解できるような、それとももう、個人の何だろう。 きも気持ちというか、そういうので評価されるんですか。
うん。 そうなんですよ。それが結構個人な気持ちで、私はその、じゅあの、判断する方の立場ではなかったんですけど、いっかいその会議に参加を、あの、こう、ちょっとしてくださいっていうので呼ばれて、で、あの、な何て言うんですかね、あ、「現場の意見を言ってください」っていうふうに言われたんですよ。私がちょっとチームリードみたいな立場だったので、あの、私が判断するんではないんだけども、ちょっとその、あは意見を言う立場というかになったときに、ええっと、まあ、もうそこは、ええっと、人事の人と、ま、上司の人たちがいる場所、課長部長とかなので、もうぶっちゃけこの人は評価5ですとか、あの、ごだんかいだったとしたら評価5ですとか、この人は3ですとか、この人は2点いくつですっていうのを、その人のところを、こう、ポストイットでパンパンパンパンって貼ってってやるんですよ。で、え、こんなことが行われてるんだと思って。
うん。 ええええ。 うん。 うーん。 あ、はい。 うん。 ええ。 はい。 うーん。 わあ。 ええ。 ええ、ちょっとそれは、あの、どういう風に判断されるんですかね。評価されるんですかね、うん。
そう。はい。で、その2とか5とかっていうのは、その、あの、いろんな項目があって、目標を達成した、ええ、ご度合いとかを、こう、きちんと、あの、1年のに1回の、こう、目標設定とそれに伴った進捗で評価されて、ま、総合点が最後に、こう、バンって出るんですね。
え。 ええ。 うわ、それはちょっときつい会議ですね。
そう、ですよ。で、その時にあの私たちの部署の人で、あの、結構いい評価があった人がいて、の評価に対して、別のその上司から、「いや、私が見てる限り、その子はそんないい点数なわけがない」みたいな、あの、批判があったんですね。で、なぜならば、私たちのカスタマーサービスに対して、こういう迷惑をかけてたり、こういうなんか素人的な質問をしてきたり、こういうふうに私たちのチームにあの、す手を煩わせてるっていうことを、その、別の部署の人が、ひあの、部署の課長さんが言ってきたんですよ。
うーん。 ん、え。 はい。 はい。 うわ。 うわ。 ええ。 ううん。 うわ、そうそれは会議で行うべきことなんですかね？うーん。
はい。 そうですね、なんかそういうふうに ると、ま、だからそこを私たちが、「いや、くその人の質問に対しては、こういうお客様だったから、あなたたちの手が必要だったんですよ、こうこうこう正当な理由ですよ」っていうのを私たちがこう、跳ね返さないといけないっていう会議なん、すよ。
うん、ううん。 ええ。 うわ、そうなんですか。うん、うん。うんうん。うん。
はい、で、それをこう返す時に、あの、もちろん正当な理由を伝えないといけないし、あの
ええ。
うーん、なんかそれが、う理屈的に納得いくようなことではないと、その、私たちが、ええっと自分たちの部署で、まあ、私が評価してるわけじゃないんですけど、その課長、うちの課長が評価した点数を下げないといけないっていう風になっちゃうんですね。
うーん。うん。 うん。 うん。 そうですね、うふん。ま、覆すまではいかなくてもね、ま、あの、それをまあ、フォローしてあげないといけないってことですよね。うーん。
うん。で はい。 そうなんですよ。で、ま、そういうのをちゃんと議論をするための会議の場っていうのを、こう作るっていうのが、ま、人事的に全員にこう評価が、フェアになるようにっていうので設けられている会議みたいなんですけど。
うーん。 うん。 うん。 うん、なるほど。 うーん、うん。なるうーん、そこであの、批判的なコメントをこうやってまあ、あの、返す時に、あの、何か言ってしまって、失敗したっていうか、後悔したことっておありですか？
あ、そう、う言ってしまって後悔したっていうのは無いんですが、あまりにもちょっと私もそれが去年初めてで、またその評価の時期が、ま、3月ぐらいなので、また今年も来るなって思ってるので、で、その時はあまりにもその人がそんな厳しいことを言うんだっていうのを知らないで、その会議に入ってしまったので、もう面食らってしまって、上手くその、おフォローができなかったんですね。で、まあ、一番現場に近い私の意見を先に聞かれて、はっ、てなってしまって、あんまりうまく答えられなかったんですけど、その時は、私の上司の課長が、「あの、いや、こうこうこうで」みたいな、こうあの、話してくれて、で、こういう時ってどういう風にしてるっていう現場の意見を私にこうちょっとヒアリングしながら、それをまとめて上司がちょっと反論してくれたっていう感じだったんですけど。
うんうん。 うん。 うん。ああ。 うーん。 ああ、るほど、うーん。 うんうん。 うーん、ううん。 うーん。 ええ、え。 うん。 ええ。 うん。 うん、うん、ふん。
うーん。なので
ん、で、まあ、いっかいめだったからね、まだ分からなかったですよね。
はい。
でも、次はもう2回目んなって経験を積まれて、あの、少し、ま、どういう流れで会議が進められていくのかっていうのが、あの、お分かりになってきたので、まあ、1回目ほどのショックというか、ま、あの、面喰らうことはないないですよね、きっと。
うん。 うん。 と思いたいんですね。ただなんか結構もうその後も、まあ、ああ、こういうタイプの人だったんだ、っていうのがちょっと、私とこう仕事してる時はそういうふうに見えなかったあの、上司だったので、その、部署の上司が。なのでちょっと、い引いてしまっていてうん、なのでなんかこうそういう、圧迫的なことをコメントするとか、圧の強い人に対して立ち向かう、こうなんかこう心の準備みたいなのができる、いい方法ってないかなっていう風に思ってるんですけど。
うん。 うーん。 うん、うんうん。 うん。 はい。 うーん。 うん。 うんうん。はい。 うん。 うーん、うん。 うん、あ。 よく分かります。あの、お話を聞いていまして、あの、感じたんですが、あの、感情的自分の感情というものを二の次にして
はい。 うん。
その事実だけを、あの、受け入れて、事実事実だけに対しての、あの、ことを返す。
はい。 ああ、はい。
うん、その、ま、もちろんね、威圧的であのあの、なんだろう、こちらが言い返せなくなるような、お気持ちもよく分かるんですが、まあ、あの、これはもうビジネスだと、もう割り切って、その相手がいくら感情的になんか言ったとしても、こちらはその感情はもう除外視、そのその方が言ってること、事実だけをもう頭に入れる。
はい。 うんうんうん。 はい。 うーん。 ああ、はい。
うん。 で、それで事実だけのことに関して対して発言する。
なるほあ、そうですね。なんか、そういう風に聞いてきたことがある、だから、ひ評価を下げるべきだって言われた時に、じゃ、その聞いてきたことは何で聞いたんだろうっていうのを、私は、ま、事実だけを、あ、それはこういうことです、っていう風に冷静に、返答できるように、そこの彼女が言っている、そこの事実をしっかりと、こう理解すればいいってことですね。
うん、うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うんうん。 ですね。そうですね。きっとね、その、あ、そんなこと言う人じゃないっていうことで、もう頭がね、のどんどんどんどんあの感情でなく膨らんでくると思うんですが、まあ、そこをもう感情を除外視しないと、あの、事実は見えてこないし、あの、事実を事実を事実で返すことができなくなってくるので、あのうーん、そのまず、あの、いきなりね、やれって言っても難しいと思うので、あの、会議に始まる前にですね、ちょっとトレーニングをして
うん。 はい。 はい。 ええ。 ええ。
あの、望まれたらいいかなと思います。
そうですね、まず、ま、去年それが経験したので、ま、面食らね、先ほどおっしゃって頂いた、今回は面食らうってことはなさそうなので、そうだ、そこはしっかり私も「分かってるんだから大丈夫」っていう風に自分に言い聞かせて
うーん。 はい。うんうん。 うーん。 うん、うん。
相手の言ってる感情を、ま、ほんとに、ま、かこの人は感情的な人なんだっていう風にちょっとこう、置いて、何を、言いたいのかな、あっ、「どこをポイントに言ってるのかな？」っていうところに、ちょっとフォーカスを当ててはい。
うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 そうですね。うん。そうされたら、あの、きっと事実をあの、冷静に、あの、見極めて、あの、冷静にあの返すことができると、あの、思いますので。うーん。
うん。 はい。ああ、なんか、この時期が来たと思って、なんか来てもは来たとが来ると思ったら、ちょっとナーバスになってたんですけど、お話を聞いていただいて、的確なアドバイスを頂いたので、今年はちょっと準備して臨めそうです。ありがとうございました。
うーん、そうですよね。うーん。 ええ。 うん。 ええええ。 うん。 あの、日頃からちょっとトレーニングをあの、感情と事実を、このなんだろう、引き離すトレーニングをされていくといいと思いますよ。うーん。
うん。 あっ、そうですね、ちょっと感情と事実、切り離すっていうことをちょっと普段からやってと、備えたいと思います。本当に助かりました。こん今日も聞いていただいてありがとうございました。
うん。そうですね。うん。 うん。 ええ。 はい。 ぜひ頑張ってください。応援しています。<chuckles>
ありがとうございます。